بُصي بقى، إحنا أول حاجة طبعًا كلّنا عندنا المطبخ بنُقف فيه وبيعملوا الأكل، فأكيد أنتِ بتُقفي تعملي أكل كتير مثلًا وعندِك مطبخِك، إيه أول حاجة آآ، ب أنتِ بتعمليها كده بتعملي حاجة بسيطة وعندِك مُكونات بسيطة وتروحي جاية محولاها كده لأكلة لذيذة وطعمها حلو؟ بتعملي إيه، بييجي إيه في دماغِك؟
إمم. آه. بُصي أول حاجة بتيجي في دماغي بصراحة هي مُكوّن البيض. يعني باحس إن البيض ده آآ، مُكوّن أساسي كده في كُل بيت، وفي نفس الوقت أنتِ بجد ممكن تكوني بتطلّعي منه حاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا فباحس إن البيض ال نقدر نكون بنشكّله بأشكال كتيرة أوي.
إمم. آه. إمم. طَب يا ريت تحكي لي وَصفة سريعة كده آآ، مِن مُكونات تكون في البيت وتكون عادية، وأنتِ ات عملتِ منها كده أكلة كانت واو! لذيذة جدًا.
يعني بُصي البيض ده، يعني أنا بدأت وأنا صُغيرة خالص آآ، بدأت مثلًا أنا باحب الفلفل الرومي جدًا.
آه. إمم.
فبدأت أبقى باقوم مَقطّعة كده فلفل رومي. آآ، وحاطّاه في الطاسة وأحمّره شوية كده مع زبدة، وبعدين أحط البيض. لقيته إن هو طعمه حلو. فبدأت بقى مِن الوقت ده أبقى بازوّد مُكوّن كُل شوية، أشيل حاجة وأحط حاجة، يعني بعد الفلفل قعدت أجرّب بقى، بعد الفلفل حطيت مثلًا بصل.
آه. آه، جرّبتِ كده. آه. إمم. إمم.
فلقيت بيض كده بالبصل المتحمَّر والفلفل، لقيت إن هو لذيذ. طب آآ، تعالي نحط آآ، Hot dog مثلًا أو أو بسطرمة. فطلع برضه آه. فطلع برضه لذيذ.
إمم. جميل. آه، أنتِ اخترعتِ الطبق بقى، عملتِ له كده يعني إيه، ت تكنيك تاني كده، بقيتِ تضبَطيه. آه، آه.
بالضبط. بالضبط، وبعدين أنتِ لو <tsk> يعني أنتِ لو غيّرتِ مثلًا تقليبة البيض في الطاسة ه وبنفس المكو المكونات هيبقى بيدّيكِ آآ، طعم تاني وملمس تاني في بُقِك و يعني يعني فاهماني؟ آه، بالضبط، أنتِ لو عملتِ مثلًا بيض بالبسطرمة مثلًا وعملتيه آآ، يعني قلّبتيه كده كلّه في بعضه بقى scrambled كده أو متقلب كلّه في بعضه غير لمّا مثلًا تحمّري البسطرمة وتعمليها بيض عيون. <tsk> هتحسي إن دي حاجة ودي حاجة. ف فحتى تقلّيبة البيض وال وكده، فبيدّوا طعم مختلف وبيدّوا حالة جميلة أوي. فبدأت بقى أحط بقى من ساعتها البيض على كل حاجة.
إمم. ياه! للدرجة دي؟ إمم. آه. إمم، إمم. طب إيه إحساسِك بقى أمّا عملتِ الوجبة دي؟ آه.
آمم، لأ، كنت دايمًا باحب أستكشف أوي في موضوع البيض ده. يعني بالنسبة لي اللي هو هنعمل بيض بالإيه النهارده؟ يعني لدرجة إن أنا ب بقيت باجيب مثلًا لحمة مفرومة، آآ آه. باجيب لحمة مفرومة، وأقوم مسويّاها كلّها كده في الأول خالص، وبعدين، أقوم حاطّاها في أكياس كده، وأفردها بطريقة مُعيّنة، علشان أحطها في الFreezer علشان يعني لما تجَمد يبقى سهل عليّا إني أكسرها. فبدأت أحطها في أكياس، وأكيّسها كده، وأحطها في الFreezer. اليوم بقى اللي أنا راجعة فيه من الشغل عندي مشكلة، آآ اتأخرت، آآ مش لاقية وقت. الحاجات دي كلّها. باقوم مطلعة كيس، آآ أكسر حِتّة، وأحطه في طاسة، وأُقوم حاطّة عليه بيض، واعمله، واحمر مثلًا بطاطس. وأنا كده دي بالنسبة لي وجبة سريعة، وجميلة، ولذيذة، وكلّ حاجة. ف
آه. يا خبر! <chuckles> آه. آه. امم. امم. امم. امم. امم. طب وإيه رأي اللي حواليكِ فيها بقى؟
والله لأ، م يعني بيبقوا مبسوطين، بيبقوا يعني اللي هو أنتِ عارفة إن إحنا الستات اللي هو بنحب نبقى بنعمل حاجة سريعة كده وعادي يعني
إخ آه، اخترعتِ بقى أكلة حلوة وطلعِت جميلة.
بالضبط، يعني مش بنحط مش بندقق أوي يعني ف ف في موضوع الأكل كده زي الرجالة. فعادي مثلًا، مامي مثلًا أعمل لها البتاع أنا هأقول لها أنا هاعمل كذا، كذا، كذا وده وهاتغدى خلاص كده. فتقول لي: "يا سلام ده حلو أوي، يالّا ناكل الأكل ده، فاعمليها لنا بقى."
امم. امم. امم. طب وريحتها بتبقى حلوة؟ حد بييجي يقول لِك: "الله! الريحة دي جميلة؟"
أيوه، الريحة بقى بتبقى جميلة أوي، لإن أنا برضو ساعات باحط كده آآ، عارفة ال ال البهارات بتاعة ال البطاطس؟ بيبقى فيه دلوقتي كده بهارات بطاطس، فبدل بقى ما أحطها على البطاطس
آه. لسه كنت هاسألِك، يا ترى البهارات ليها دور معاكِ في ال في تحويل الطعم وإنك تخلّي الطعم يعني مقبول وحلو؟
آه، يعني باحب أوي أحط البهارات بتاعة البطاطس دي على على برضو حاجات كتير أوي، وباحب أحط ال باحب
آه. هي عبارة عن إيه بهارات البطاطس؟
لأ ال المكونات بتاعتها بصراحة مش عارفة، بس هي بقت دلوقتي بتتباع كده في في السوبر ماركت عادي آآ، دي بتتحط
آه. آه، آه، أنتِ بتشتريها كده، امم، بُهارات للبطاطس بس.
آه، بتتحط على البطاطس المحمرة بس أنا باستخدمها في حاجات تانية كتير أوي بصراحة، باحطها على البيض وباحطها على الفشار كمان يعني لمّا باعمل فشار، باحطها على الفشار بقى بتبقى بتدي له آه ف فآه، الرِّيحَة يعني بتبقى حلوة و و و وأنتِ كمان بتستخدمي بقى زبدة أو سمنة بلدي فالموضوع بيبقى برضه بيبقى لذيذ أوي بصراحة.
آه. كمان! آه. برافو عليكِ. آه. يعني اللي حواليكِ بيشهدوا لِك إن هي حلوة، والّا أنتِ اللي عشان عاملاها بتقولي عليها حلوة؟
<laughs> بُصي هو أنا عشان اللي عاملاها طبعًا باقول عليها حلوة <laughs> بس طالما اللي حواليّا بياكلوا معايا حتى لو ما قالوش فهي تبقى حلوة برضه بالنسبة لي. <laughs>
<laughs> آه. <chuckles> فلازم تكون حلوة <laughs> آه.
بالضبط.
طب بُصّي يعني لو حد مثلًا يعني عايز يخلِّي حاجات في البيت وتبقى موجودة، وفي ميزانية طبعًا م يعني محدودة بحيث يقدر في أي وقت يعمل أكلة تكون سريعة آآ، إيه الحاجات اللي ممكن يعملها أو يجيبها؟
إمم. إمم. بُصّي ب بصراحة يعني أنا باشوف إن في حاجات كتيرة أوي آه، طبعًا الدنيا غليت وكل حاجة بقت آآ، تمنها غالي حاليًا عن زمان شوية، بس أنا باشوف إن في مكونات بسيطة جدًا <tsk> تبقى موجودة في كل بيت وب بميزانية محدودة ونقدر نطلَّع منها آآ، أكل كويس يعني مثلًا لو في أسرة لو في أسرة مثلًا يعني آمم، أ فقيرة مثلًا، باحس مثلًا إن هي ممكن تكون بتعمل يعني لو ست مثلًا عندها أطفال وزوج، ممكن تكون بتتصرّف إن هي مثلًا تبقى لو مش هيقدروا ياكلوا رح لحمة أو فراخ كل يوم.
إمم. أكيد. آه. إمم، زي إيه؟ إمم. آه.
ممكن مثلًا تعمل مكرونة بال بالصلصة عادي وجنبها بيض مسلوق آآ، مكرونة وجنبها أي حاجة ليها علاقة بالبروتين وسلطة، أنا باحس برضه آه، يعني مثلًا المكرونات هي حاجة مهمة أوي إن هي تكون في كل بيت، و آآ آآ لو ميزانية محدودة برضه بيبقى في فراخ كده، أو مثلًا بتبقى بقى في السوبر ماركتس متقطعة لو أنتِ عاوزة آآ، الورك بس لو أنتِ عاوزة بيبقى برضه أر أرخص من ال الفرخة الكاملة مثلًا، فآه لأ في حاجات كتير أوي.
إمم. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. ودي أما تتعمل يبقى طعمها كويس، و و وبقت وجبة حلوة؟ آه.
بيبقى طعمها كويس جدًا، بيبقى بيبقى طعمها كويس جدًا، وممكن تسُلُقها فتاخُد الشوربة بتاعتها فتقدر تستفيد بأكبر قدر من ال من ال الحاجة اللي هي جايباها يعني ما ما ترميش الشوربة مثلًا هتاخدها وتعمل بيها حاجة تانية، تعمل بيها شوربة لأولادها مش عارف إيه فلا تقدر تقدر بميزانية قليلة يكون ومش لازم على فكرة يعني مش مقتنعة بموضوع اللحمة والفراخ اللي كل يوم ده عادي يعني، ممكن ن ممكن ندخَّل حاجات تانية آه.
آه. آه، آه. آه، مش شرط يعني. إمم، طب يا ترى أنتِ عندِك أكلة في ذاكرتِك فاكراها، مثلًا مرتبطة ب بذكرى عندِك، كانت أكلة سهلة كده، وجميلة، وليها طعم، وريحة حلوة؟
آه، يعني
مثلًا حد يعني كان بيعملها، وأنتِ لسه فاكراها لحد الآن؟ أو أنتِ اللي كنتِ بتعمليها زمان؟
آه، أنا وأخواتي أنا وأخواتي وإحنا صغيرين آآ كنّا دايمًا بنيجي بقى كده أيام الأجازة، بنيجي بقى نخش المطبخ كده على 12:00، 01:00 وكنّا بنعمل آه، كنا بنعمل أحلى حَلة مكرونة في الدنيا، وبعدين بناكل <tsk> يعني بنأكل مكرونة بس. يعني اللي ه <chuckles> ما نعملش حاجه تانية. بتطلع تحفة، يعني خطيرة. آآ بس دي كانت يعني أنا كلّ ما آكل مكرونة بال بالصلصة، ب لازم ترجع في ذاكرتي على طول الوقت ده. وأنا وأخواتي واقفين في المطبخ طبعًا، طبعًا، بنعملها كده، وبنتسحب بقى، وساعات اللي هو ما بنعملش صوت، عشان مامي ما تصحاش، ومش عارف إيه، ف فكلّها كانت ذك ذكريات لذيذة، بالضبط.
إمم. آه. بالليل، آه. <chuckles> آه، وبتطلع جميلة. <chuckles> آه. إمم. تفتكريها. آه. إمم، إمم. ذكريات جميلة، آه. آه، وأكلة سهلة، وأكلة سهلة تتعمل بسرعة، يعني م مش بتاخد وقت.
سهلة جدًا، بس إحنا بس إحنا كنّا زمان حاسّينها يعني إن هي فاهمة؟ ب بنطبخ خروف يعني عشان إحنا برضه كنا لسّه صغيرين، فاللي هو مين هيعصر الطماطم و بالضبط كده، وبعدين هي في الآخر مكرونة بالصلصة يعني مش حوار، بس كنا بناخد فيها وقت شوية، بس وبعدين كنّا بنتفنن بقى اللي هو تعالَ أنا هاحط مش عارف إيه. يعني أنا عندي أخ، وأخت، فبنقف إحنا ال3 بنطبخ الم يعني بنطبخ يوم المكرونة.
آه. آه. آه. هنعمل بقى حاجة، آه، آه. آه. خلاص بقى إحنا بنعمل حاجة كبيرة. <chuckles> إمم.
بالضبط، بالضبط، فذكرى لذيذة أوي معايا، يعني في موضوع المكرونة ده.
طيب، إيه الأخطاء اللي اللي ممكن تحصَل الناس بيعملوها في المطبخ و و وتخلّي الوجبة ما تبقاش حلوة؟
امم. آمم، أنا من وِجهة نظري يعني باشوف مثلًا الموضوع بتاع البُهارات ده، يعني ممكن حد يكون بيستخدم البُهارات غلط، فيطلّع الأكلة
آه.
طعمها أصلًا غريب. ف فباشوف إن يعني برضه هي يعني خدي بالِك يعني حاجة صعبة إن أنتِ تكُوني بتوازني م معايير البُهارات على كل أكلة، أنا باشوف إن هي بصراحة حاجة محتاجة تركيز جدًا وباشوف برضه إن أي حد بيعرَف يطبُخ هو يعني حد اللي هو فاهمة، فنان كده بيطلّع بي بيعرَف يطبُخ، بيعرف يطبُخ يعني، فطبعًا البُهارات يعني باحس كده باحس إن أنا دماغي مش هتعرَف تخلّيني أرُوح لأن مش عارفة اللحمة بتاخد إيه والمش عارف إيه بياخد إيه وحُطّي معلقة مش معلقة ونُص وهاتي مش
آه. آه. آه، آه. إمم. أيوه فعلًا، منتشر أوي الكلام ده.
آه، آه، يعني أنا باشوف ال
بتاع بُهارات لكل حاجة و وكمية بُهارات كتير في ناس بتبقى مش عارفة أو مش واخدة بالها أو ما تقدَرش تجيب البهارات دي.
آه، ب يعني باشوف الفيديوهات على على الsocial media وكده، للناس بتوع ال الأكل اللي هو بيقول لِك في في أصلًا معلقة للبهارات، اللي هو مش عارفة آآ ب معل يعني في معيار لمعلقة البهارات. آه، ف ف ف فباحس اللي هو وبيتكلموا بقى، اللي هو معلقتين مش عارفة كزبرة، معلقة ملح، معلقة ونُص فلفل. فهُم آه، كل حاجة ليها معيار. فباحس إن ال دي الغلطة ال الشائعة جدًا، إن إن حد ممكن يبقى بيبوظ أكلة، أو بيخلّيها طعمها وِحش مثلًا.
آه. إمم. مِعيار. آه، آه فعلًا آه. إمم. إمم. آه آه، إيه تاني ممكن يخلّي ال الأكلة مش حلوة غير البُهارات؟
آمم، آآ، ب من وجهة نظري برضه التقل بتاع الأكل، إن الأكلة تبقى دسمة بزيادة. يعني اللي هو أبقى قاعدة كده باكل شوية حاجات، آمم، لسه يعني ما تعمقتش في الأكل والاقيني مرة واحدة مكتومة كده. أنا بصراحة باشوف إن دي بيبقى في ناس بتحب كده مثلًا، بس أنا بالنسبة لي لأ، يعني باحس إن هي دي غلطة بصراحة. الأك الأكل يبقى حلو لمّا آه، يعني الأكل التقيل ده ح حاجة أصلًا مش بافهمها، مش باحب مش باعرف إزاي الناس بتحبها. يعني المفروض أنتِ تاكلي أكل كده وتحسي إن أنتِ خفيفة، يعني عادي اللي هو قادرة تش
آه. إمم. إمم. آه، آه. الأكل التقيل أو ال آه. آه. <laughs> آه. أكل صحّي يعني.
م م حتى لو مش صحّي، في ناس بتحط سمنة كتير جدًا، وزبده كتير، وقشطه على الوش ومش عارف إيه و
آه، آه، آه، قصدِك استخدام الحاجة كتير، بكمية كبيرة؟ آه، آه، جميل طيب يعني نصيحة أخيرة قل <laughs> نصيحة أخيرة قُليها لي كده آآ، يعني لو حد عايز يبقى يعمل أكلة ويكون وجبة لذيذة ت تنصحيه يبقى إيه، يعني حتى وهو مش بيعرف في الأكل أوي؟
آه، يعني إمم، إمم. فباحس إن الأكل لازم يبقى خفي إمم. آآ، والله مثلًا هو البيض، لو ه لو هيعمله بأي شكل أو يحطوا عليه أي حاجة آآ، باشوف إن هو عنصر آآ، flexible جدًا أو يعني نقدر نستخدمه في كذا حاجة آمم، آه، طبعًا متاح جدًا النودلز لو حد مش بيعرف يطبخ آآ، يعني حتى في البلاد اللي هي آآ، ب الآسيوية بياكلوا نودلز مع بيض مع بيض مسلوق يعني هم لازم يبقوا برضه بيدخّلوا بروتين كده ف بيستخدموا البيض المسلوق في كل حاجة آه، بالضبط كده، حتى في ال في ال في الأكل بتاعهم يعني مثلًا هم بيعملوا الرز وبيعملوا عليه بيض يعني بي بي بي بيعملوا بيض أومليت آه، بيعملوا بيض أومليت ويقطعوه صغير جدًا، جدًا، جدًا، ويحطوه جوا الرز وبيبقى رز بالبسلة بالبيض ف فأنا شايفة إن البيض
إمم. آه. متاح. آه. إمم. إمم. إمم. والله. آه، آه. إمم. كمان! آه. إمم، دي وصفة تانية دي سهلة وجميلة أهي. <laughs>
دي فص دي وصفة جميلة جدًا آه فأنا شايفة إن البيض هو عنصر أساسي نقدر نكون بنلعب فيه بأي شكل و و وبندخّل له حاجاته وبنحطه على أكلات كتير فالبيض. <laughs>
إمم، إمم. آه. <laughs> شكرًا جدًا على المكالمة الجميلة دي، و والنصايح وال والحاجات المفيدة اللي سمعناها.
أنا اتبسطت أوي إن أنا اتكلمت معاكِ، وشكرًا ليكِ.
العفو.